أنا عايزاكِ بقى تحكي لي كده، إيه أجمل مرّة شُفتِ فيها غروب أو شروق الشمس في حياتِك؟
يا سلام. لأ دي أ يعني الموضوع يعني هأقول لِك. أنا من كام سنة
كويس. إمم.
رُحت مَحمية وادي دجلة. تمام؟
جميل أوي.
آه. اللي هي في مصر هنا في المَعَادي.
عملتِ إيه بقى هناك؟ حلو أوي.
بُصّي، أ أولًا أ الرحلة دي كانت يعني طلعت أ كنت طالعاها صُدفة يعني أنا وزمايلي. وكُنّا طالعين تَبَع آآ، شركة سياحة يعني وقتها. بحيث إن إحنا
إمم. طب يعني كنتم مخطّطين لها صح كده؟ يعني كنتِ مخطّطين ومقرّرين إنّكم عايزين تروحوها.
آه. يعني عارفة أنتِ طَلعِة الشباب اللي هو يالّا بينا، طب ما تيالّا. يعني اللي هو يالّا. فلقينا شركة وكانت الشركة دي يعني بت بت بتطلّع رحلات هناك في ال في المَحمية، وإيه قُلنا نطلع معاهم.
آه تمام. إمم. ماشي.
آآ بس. فالمهم إن إحنا رُحنا. آآ بنروح الأول يعني بنروح المَحمية من الصبح عادي
إمم. هي عبارة عن إيه المَحمية دي؟ ممكن تحكيها لي بس الأول هي عبارة عن إيه؟
آآ بندخل ب آه طبعًا، احكي لِك بُصّي، هي محميّة آآ منطقة جبلية آآ، فيها مليانة جبال وهضاب وتلال كل حاجة.
تمام. ياه! كبيرة أوي للدرجة دي؟
آه، آه، لأ، لأ يعني الطبيعة فيها الصراحة جميلة، يعني الط الطبيعة اللي هي الص المنطقة الصحراوية الجبلية دي لأ، يعني فظيعة وجواها جواها حيوانات.
حلو. جميل. ياه!
يعني آه، في حيوانات جوّه، عشان كده هي اتسمّت إن هيّ اتصنّفت إن هي محميّة يعني.
ف فيها حيوانات نادرة يعني؟ فيها حيوانات نادرة صح كده؟
لأ، مش نادرة بس فيها تعالِب، فيها سحالي في يعني فيها فيها آه، فيها حاجات كده لطيفة خالص من اللي قلبِك يحبها. <laughs>
امم. يانهار أبيض! يعني جميل احكِ لي بقى أول ما رحتوا عملتوا إيه؟
بُصّي، إحنا ل لمّا رُحنا، آآ زي ما قُلت لِك إحنا ن بنروح بدري آآ، طبعًا إحنا بي يعني الشركة أو أي حد بيدخل، بيكون معاه ترخيص أو تصريح من من وزارة أو حاجة عشان إيه، وبياخدوا البطايق بتاعتنا وكلّ الكلام ده، عشان لو حد حصل له حاجة جُوّه يعني.
امم. ياه!
يعني لو حد تاه آآ، حد وقع كده يعني، مش حد اتّاكل ما تخافيش.
<laughs> أوكي، تمام، حسّيت إن في حيوانات مفترسة جوّه هتقابلكم. <laughs>
آه، لأ أنا جايّه لِك هاحكِي لِك دلوقتي.
كمِّلي تمام.
أ بس، فالمهم إنه ال بنقعد فترة يعني بيكون اسمها يعني فترة الانطلاقة الحُرّة. يعني مش م يعني عادي، إحنا ممكن نتمشى إحنا لوحدينا جوّه، آآ من غير ما نكون مع جروب. طول ما إحنا الصبح.
إمم. م آه. ما فيش مُرشِد ولا أي حاجة.
آه. لأ يعني الموضوع ما فيهوش إرشاد ولا حاجة، بس هو الفكرة إنه إحنا عادي. يعني نقدر نتحرّك براحتنا أ في المَحمية ما دام الشمس طالعة.
همم. تمام، حلو أوي.
آآ، بس، طبعًا مش ه مش هاقدر أوصف لكِ بقى على جمال الطبيعة اللي أنتِ فيها، يعني أنتِ أنتِ حرفيًا وِسط جِبَال، جَبلين ي جَبَل يمينك، جَبَل شمالك وطريق في النُص بقى باقول لكِ مليان هِضاب كده فوق بعض تتسلّقيها وتطلعيها.
رائع. اهم، جميل أوي.
آه، وفجأة كده وأنتِ ماشي تلاقي تَعلَب مثلًا بيسلّم عليكِ أ <chuckles>
يا وما تخافوش أو ما بيأثّرش فيكم الحاجات دي ما بتأذيكوش أو ما بيقرّبش منكم، لأ، عادي كان مُسالم يعني؟
بُصّي، هم قالوا لنا لو شُفنا تَعلَب، نُقف، يعني إيه؟ أ عشان هو كمان هيُقف، هو إحنا ده اللي حصل. يعني إحنا لمّا شُفنا التَعلَب، أولًا أنا كنت قعدت شوية بافهم هو ده تَعلَب والّا ده إيه؟ لإن أنا ما شُفتش تَعلَب قبل كده في الحقيقة.
إمم. إمم. إمم.
آآ، هو سُفيّف خالص صغيّر يعني كده، المهم إن هو آه عرفنا إن هو تعلم تعلب آآ، م لمّا نشوفه نفضل ساكتين ثابتين آآ
<laughs> إمم. ليه بقى، عشان ممكن يهاجم لو اتحركتم مثلًا والّا إيه يعني، إيه الحكمة؟
هو هو زي الكلب لو جريتِ هيجري وراكِ، يعني فاهمة، آه يجري وراكِ. وهو وهو ب زي ما باقول لِك صغيّر كده، فأنتِ ما بتفهميلوش هو تحركاته فين، يعني آه أنت مكّار، أنت شكلك فعلًا مكّار، <laughs> بالضبط، بس، فالمهم قعدنا طبعًا اليوم يعني قعدنا ال اليوم قبل لغاية قبل الغروب بقى، يعني كُلّ ده فترة إحنا بنتجول فيها براحتنا خالص، آآ، بنقعد وبتاع.
ياه! معقول. إمم. <laughs> أنت مكار والّا مش مكار يعني مش مبيّن لك معالم، <laughs> جميل وبعدين؟ إمم. حلو.
إلى ق قبل قبل ما المغرب يأدّن أو قبل الغروب كمان.
إمم، جميل.
الفترة دي بقى ل لازم بنتجمّع في منطقة، وما ينفعش أبدًا حد يتحرك بره المنطقة دي.
هو أنتم مفروض بتنتظروا بقى في المنطقة دي لحد الغروب؟ يعني تشوفوا مثلًا الغروب، والّا بيبقى إيه سبب الانتظار في المنطقة دي؟
أولًا الانتظار لأن الد الدنيا خ هتبتدي تضلّم، فما ينفعش حد يتمشّى، أولًا معالِم ال المحمية هتختفي، لو أنا في الضلمة، ث ثانيًا إن في زي ما قلت لكِ في تعالِب وفي حشرات ممكن
إمم. إمم. وما فيهاش وما فيهاش إضاءات ولا أي حاجة صح كده؟
لا، لا، لا، لأ، لأ.
إمم.
محمية طبيعية جدًا، يعني ما فيهاش أي تكنولوجيا يعني، إحنا بنعمل مخيّم بقى، بس قبل المخيّم طبعًا، بيكون في لقطة الغروب دي بقى.
جميل. إمم. ياه! احكِ لي بقى، حسيتِ بإيه بقى لمّا شُفتِ الغروب بقى، في وسط المحمية الرائعة على وصفِك الجميل ده؟
آه. بُصّي، أولًا ال في لقطة الغروب آآ، اتجمّعنا، وكانوا طلّعونا على على قمة ش مش مش قمة جبلية يعني، قمة تلال ت يعني عالية شوية، عشان نشوف المشهد من فوق.
إمم. تمام. حلو أوي.
ف أولًا فكرة إن أنتِ فجأة الد الشمس كانت ساطعة، وفجأة النور عمّال يقلّ، يقلّ، يقلّ.
وفي لحظات تأمّل بقى.
ودرج آآ، لحظات صمت، صمت وتأمل فعلًا زي ما أنتِ بتقولي، آآ، وآآ تلاقي في تداخل ألوان في السما بطريقة يعني تعجز ال العين عن فهمها.
امم.
بجد آه، آه، ال يعني بجد تحفة، تحفة. آآ، فلأ مشهد مشهد برضو من المشاهد اللي أنا مش هانساها يعني آمم، أ-أ كان لحظة تأمُّل، وزي ما تقولي كده خلاص اللي أنتِ إيه أنا مش عايزة حاجة تاني من الدنيا، شكرًا <laughs> كفاية أوي كده.
سبحان الله فعلًا، إمم. جميل. حسّيتِ إن هي حسّيتِ إن هي مختلفة عن أي غروب أنتِ شُفتيه يعني، ام يعني إيه الفرق يعني يعني ما حسيتيش إن هي نفس ال قريبة من الغروب شوية العادي؟
لأ هاقول لِك الفرق إيه، الفرق إن أنتِ أولًا في مكان ط في طبيعة، هو آه مش طبيعة خضرا وكده، لأ طبيعة جبلية، المشهد أنتِ تخيلي أنتِ قصادِك جبلين وأنتِ قاعدة في النُص بتبصّي للسما، و والشمس بتروح قدامِك، لأ يعني المشهد مختلف تمامًا عن إن أنتِ لو أنتِ ف في ال في العادي في ال في المدينة مثلًا وبتشوفي الغروب، لأ يعني الموضوع مختلف. وغير إن أنتِ أ أولًا ما فيش تلوث، ما فيش دوشة، ما فيش آآ، حالة سكون.
إمم. إمم. والشمس بتن آه. حلو أوي. إمم. قاعدة منِّك للطبيعة ف في حالة تأمُّل كمان، يعني أنتِ قاعدة مع الطبيعة بتتأملي لحظات الغروب، فأكيد ليها رونق مختلف يعني، طب أنتم بقى كنتم ناويين تعملوا كامبنج و وهتقعدوا بقى، بِتّوا هناك؟
بالضبط بالضبط. طبعًا امم، امم. آه بُصّي ما هي الرحلة أساسًا كانت إنه بأ أ بنقعد ليلة، يعني بنقعد ليلة للشروق تاني يوم.
ياه!
بالضبط.
عملتم إيه بقى الليلة دي احكِ لي بقى، يعني بُصّي أنا ه أنا استمتعت بال بس أنا محتاجة أعرف وسط التعالب دي إزاي؟
<laughs> آه، لأ ما هي التعالب دي بقى عشان ما ت ما تحومش حوالينا كان في نار لازم تشتغ ت يولّعوها.
ياه!
آمم آه طبعًا، زي أي حيوان بتبعديه بالنار.
إمم. إمم، حلو أوي، كان إحساسك إيه ساعتها؟
آه، ف لأ أولًا أول مَرّة أعيش حاجة زي كده خالص، يعني أنا أول مَرّة أع أعيش وسط صحاري أو جوّ الصحرا ده، وكمان منطقة جبلية، يعني الموضوع مختلف كمان، مش إن أنتِ في صحرا هِوّ لأ، أنتِ جنب الجبال، آآ، دي حاجة آآ، الم المنظر مَهيب ويخ يخوّف وفي نفس الوقت مُريح يعني الاتنين. <laughs>
إمم. يا نهار! <laughs> أ طب يعني بيخوّف عشان بالليل يعني الجبال مخوّفتك وكده، والّا إيه اللي كان مخوّف بالضبط التعالب والحيوانات؟
آمم. لا لأ، ما ما كناش شايلين هَمّ التعالب، لأن المحمية كده كده بييجي لها زوّار يوميًا، ما فيش حد اتعرّض لحاجة قبل كده يعني، آآ، وهُم قالوا إنّه هو التعالب مش مفترسة يعني، مش أُسود يعني يعني عادي مش ه مش هي مش هيؤذوا الإنسان يعني.
إمم. إمم. جميل.
آآ، غير لو أنا أذيته، يعني غير لو أنا ابتد ي أنا اللي قرّبت منه أو كده، آآ، بس فطبعًا زي ما باقول لِك المشهد ذات نَفسه إن أنتِ قاعدة بجد منظر الجبل، الجبال ذات نفسها تحسي بقى عظمة يعني خلق ربنا بقى إن هو إيه إيه العظمة دي، إيه ده إزاي كده؟!
تمام. تحفة طبعًا، إمم، تأملتوا بقى؟ جالِك أفكار وأنتِ قاعدة كده، حسيتِ إن كان في حاجات معيّنة فكرتِ فيها ولقيتِ لها حلول مثلًا إيجابية وأنتِ قبل كده ما كنتيش عارفة تلاقي لها حل؟
آمم آه. بُصّي هاقول لِك بصراحة، ال ال اللحظات اللي إحنا أو كام ساعة اللي إحنا قعدناها دي، آآ، زي ما تقولِي دي كانت فت يعني لحظات أنا كنت باستغلها بس لإن أنا أعالج نَفسي، إن أنا أهدّي نَفسي، إن أنا عايزة از يعني م ما حتّى ما افكرش في أي مشاكل كانت عندي وأوجد لها حل، لأ أنا مش عايزة أفكّر أصلًا، آه.
امم. امم. تعافي يعني. كنتِ عاملاها تعافي نَفسي يعني.
آه، آه، بالضبط، أنا مش م يعني المشهد ال لو لو الواحد قاعد فيه يخلّيه هو الهدوء ييجي له لحد عنده، هو مش محتاج يروح له، الم آه وكمان بقى ال
يا نهار! عت
آه.
اتفضلي.
آآ، لأ يعني كنت هاكمل لِك بس فكرة إن إحنا كنّا قاعدين وسط النار بقى، ويعني في نار في النُص كده شغّالة على الحطب، وقاعدين بقى ه كنّا هناكل وكده، فطبعًا برضو اللمة برضو
امم. طب وحضرتِ بقى حضرتِ الشروق والّا الغروب بس اللي حضرتوه، نمتِ بقى ساعة الشروق ما شفتيهوش؟
لأ إزاي؟! ده هو برضو فقرة أساسية في الرحلة، الشروق آه، آآ، بُصّي زي ما قلت لِك إحنا بنفضل قاعدين الليلة كلّها، آآ، ب بنشوي بقى لو في أكْل، بنشرب شاي، آآ، لو في حد مثلًا بنتعرّف على بعض مثلًا الناس اللي موجودين يعني يتعرّفوا على بعض، و وبيكون في اهم.
امم. حلو أوي. امم، كنتم بتشووا بقى والّا كانوا جايبين كل واحد جايب أكله مثلًا معاه أو وجبات؟
آه، لأ لأ، هُم هُم جايبين فراخ بس مش مشوية، يعني إحنا هنشويها. ب بس يعني فراخ فراخ عادي يعني، آمم نِيّة متبَّلة وكل حاجة، بس على الشَّوي فقط.
إمم، حلو أوي.
آه، بس
احكِ لي بقى عن لحظات الشُّروق، أنا متشوِّقة إن أنا أسمَع عن الشُّروق بقى، عملتِ فيه إيه؟
<chuckles> هاحكي لِك، آه بُصي إحنا بعد ده خلاص يعني، قبل ال قبل ال قبل الفجر بشوية آآ، بنبتدي الناس بقى يعني إحنا بنكون في زي خِيَم كده ب بنكون قاعدين فيها، آآ، بيبتدوا يحرّكونا آآ، نطلَع على قمة جبلية أعلى شوية من اللي إحنا كنا فيها.
إمم. حلو بجد.
آآ، آه، ليه بقى، لأن عشان نستعِد لل للمشهَد بتاع الشّروق.
مختلف عن نفس عن المكان بتاع الغروب.
والشمس آه طبعًا آه لأ هُم عايزين كانوا يطلَّعونا يعني على قمة أعلى شوية مش مش مش بنفس التَل اللي إحنا كنا فيها، كنا كانوا عايزين يطلَّعونا فوق.
إمم. جميل جدًا. حلو أوي.
ف آه، فكنا طبعًا اتحرَّكنا فوق، وبعد كده طلَعنا، وكان لسه ت وقت الفجر، فما كانش في لسه نُور، لغاية بقى إيه وقت الشُّروق. بُصي، يعني مش قادر أوصِف لِك قد إيه يعني المشهد خلاب. أ أنتِ أ حرفيًا فجأة تلاقي من الظلام كاحِل حرفيًا، لفجأة تلاقِي لون بنفسجي فاتح على لون أزرق على لون مش عارفة آآ pink.
إمم. إمم. تحفة. إمم. آه.
في السما، يعني السما لون ألوان حرفيًا، وكمان آآ، الوقت اللي إحنا كنا فيه كان القمَر يعني الوقت ده ما كانش القمَر فيه كامل، فكان في نجوم في السما.
إمم. إمم. ياه! تحفة كانت السماء صافية بقى.
ف جدًا، صفاء مش طبيعي. فكان في قب يعني قبل ما الشروق يطلع بشكله الكامل، كان لسّه السما منورة ب بالنجوم.
امم.
بُصّي أنت عايشة أكنّك في الجنة. مشهد
رائع. مشهد أ أ تحسي لوحة فنية.
بالض حرفيًا، أكنّك مصوَّرة صورة عارفة أنتِ الصور اللي هي بتاعة الديسك توب دي؟ هي دي. ين آه، فبس، فقعدنا بقى و واستنينا الشروق يطلع.
<laughs> جميل أوي. صافية بقى وهي لسّه صاحية كده نشيطة ساعة الفجر أظن الموقف تحفة. <laughs>
أي <laughs> آه الصراحة بجد لأ، المشهد والشمس طالعة آآ، والشمس ساعتها كما والهوا كمان يعني، بُصّي المشهد بقى من كُلّ حتّة، أولًا الناس كلّها ساكتة، يعني ما حدش بيتكلّم، الناس كلّها قاعدة بتصوّر أو قاعدة بتبص وبس.
امم.
آآ، آه لأ.
جميل جدًا، طب حسّيتِ إن الموضوع ده فرق معاكِ بعد ما مشيتِ، يعني قعد فترة كبيرة معلّق كده معاكِ وحاسّة إنّك أنتِ في إحساس مختلف حصل جوّاكِ، في سعادة مثلًا لمستيها، حسّيتِ بإيه بعد ما خلصتِ الرحلة دي؟
طب حسيت إن أنا مرتاحة، راحة نفسيّة، فظيعة، حسّيت إن أنا ممكن ممكن أكرر الموضوع ده كُلّ يوم، يعني يعني بجد يعني آآ، فكرة آآ، أولًا التأمل فعلًا، فعلًا من بُصّي غير إن التأمل عبادة، التأمل فعلًا راحة، يعني علاج، علاج نَفسي، إن أنتِ تقعدي وتبصّي على مشهد طبيعي ما فيهوش أي ما فيش دوشة حواليكِ، ما فيش مدن بقى، ما فيش مشاكل، علاج نَفسي من الدرجة الأولى، فأنا كنت حاسّة بارتياح فوق الوصف، كنت حاسّة إن أنا هادية أوي وكن يعني كانت تجربة جميلة جدًا.
امم. حلو أوي. أكيد طبعًا. امم. امم، حلو أحلى حاجة أنتِ عملتيها، يعني فعلًا التعافي من بالأحاسيس اللي هي بتاعة الطبيعة دي حاجة حقيقيّة وأنا شفتها فيكِ بقى من حكاويكِ، <laughs> بجد أنا اتبسطت جدًا من الكلام معاكِ وباشكرِك جدًا.
أيوه <laughs> ده حقيقي. وأنا كمان استمتعت أوي، ميرسي أوي شكرًا لذوقِك.
شكرًا.